أنا امم الاتنين اللي معايا، محتاج واحد بس، وأنا بقيت أنزِل مع التاني.
امم بدأت تقلِّل كُلّ حاجة تقارنها، وتحدد اد أهميتها من عدم أهميتها.
بالضبط. آه فالموضوع دوّة فرق معايا جامد.
ما حسيتش في وقت ما حسيتش في وقت إن أنت "أنا إيه اللي كان جابني للدوشة دي كُلّها؟ أنا إيه اللي خلّاني مثلًا أوراق بقى وضرايب و وشاي وقهوة و آآ آآ كنت خلّيتني في شُغلّي الخاص بقى، يعني الثابت و أو الشُّغل اللي أنا كنت فيه الأول، وبعدت عن المشاكل دي كُلّها."، ما كانش بيراودك الإحساس ده؟
اهم. تمام. فعلًا، يعني بصراحة كُلّ مَرّة آآ تحصل لي مشكلة، لإن أنا حص يعني قبل ما أقفل طبعًا أنا قعدت تقريبًا في المكان ده 3 سنين. المشاكل اللي أنا قابلتها، كُلّ مَرّة بافتكر أيام زمان، أنا كنت باتعامل إزاي مع الناس اللي هُم فاكرين نَفْسهم في السُلطة، ويقدروا ياخدوا مننا حاجة من غير وجه حق.